Слушай, да, э, было такое время. Ну, во-первых, сейчас такое время, но оно не регулярное. То есть, поскольку у меня на работе график тоже такой плавающий, может быть так, что там 2 дня я встаю в 6 утра, потом 3 дня я не встаю в 6 утра. То есть это не назвать тоже какой-то рутиной. Но вот, э, последний раз такое было. Я помню, а, когда я училась в школе, а именно вот в последнем, в 11 классе, а, м, меня за лето просто сформировалась привычка заниматься спортом, вот. Но я это обычно тоже делала там днем. Я спокойно высыпалась, и потом там днем, э, занималась спортом, вот. А с приходом, э, с началом учебного года, мне не хотелось эту привычку бросать, я уже привыкла. А, но, конечно, времени днем не было, потому что училась я в 1 смену, и вот это время, которое раньше я тратила на спорт, это время я находилась в школе. Плюс там еще экзамены, то есть после школы там часто до вечера были какие-то факультативы, поэтому ничего лучше я не придумываю, как, э, вставать в 5 утра и заниматься спортом перед школой. Вот, и тогда это стало прям моей такой рутиной. Ну, честно, я не скажу, что мне это много удовольствия приносило. А в какой-то момент я это бросила, но при этом, а, за мной закрепилась такая привычка, и, ам, я спокойно То есть в 5 утра, конечно, было тяжеловато вставать, а, потому что ложилась я всё равно там в 11, в 12. Вот, но в, э, в 8 я просыпалась спокойно, то есть, э, там в 7-8, и даже выходные, для меня это было максимально комфортное время. И вот потом как-то постепенно, уже с университетом, с работой это всё, да, это всё уехало не в ту сторону, сильно сдвинулось. Вот, ну и вот так и закрепилось. То есть сейчас всё не так еще плохо, как было, но всё равно вот какой-то бодрости за этот сон нет.
Так. Мгм. Понимаю. Так, отлично. Мгм. Ага. О, как. Ага, ага, окей. Ну да. Понимаю. Всё пошло, па Мгм. Понимаю. Мгм. Понимаю. Окей, но отправная точка есть. Отправная точка есть. Хорошо. Смотри, есть такое на самом деле предложение. Во-первых, вопрос: есть ли у тебя какой-нибудь умный браслет или умные часы, которыми ты пользуешься?
Да. Да, есть. Я их, кстати, на ночь снимаю обычно, но, э, я знаю, наверно, там есть, да, какие-то функции, которые могли бы мне помочь.
Отлично.